À, bạn ơi, gần đây á thì mình gặp một cái vấn đề mà thiệt luôn, mình thấy tội lỗi, áy náy vô cùng luôn á. Là mình thì có một cái sở thích á, bạn biết sao hông? Sở thích của mình vầy nè, là mình thích á thì đi, a, du lịch, đi phượt á bạn.
Ồ. Ồ, thật. Mình thấy mình cũng thích cái đấy đó.
Ờ, rồi, nhưng biết bạn biết sao hông? Thật ra á là hồi xưa á thì mình, ừm, còn trẻ thì mình cũng còn nhiều thời gian để mình đi chơi, thăm thú chỗ này chỗ kia, nhưng mà phải phượt phải phượt bằng xe máy mình mới thích nha. Nhưng mà bây giờ thì mình có gia đình rồi, có vợ rồi, cho nên nếu mà bây giờ mình dắt xe mình đi á thì nó ảnh hưởng công việc nè, ảnh hưởng gia đình nè. Rồi bạn biết hông? Nhiều cái vấn đề thời gian của mình nó cũng không còn được như trước nữa, rồi nội ngoại hai bên, đâm ra cái câu chuyện á là ra vợ mình không có nói gì nhiều, nhưng mà mình thấy tội lỗi lắm, mình không có dành thời gian của mình cho vợ mình. Thay vì á, à, hồi trẻ thì mình một độc thân thì mình dễ rồi, nhưng bây giờ có gia đình á, những cái thời gian này nè, bây giờ mình có thể dành cho gia đình mình á thì mình thấy nó tốt hơn. Nhưng mà mình vẫn muốn thực hiện đam mê của mình, nên mình thấy khó chịu lắm bạn ơi.
Ừm. À! Ờ, mình thấy cái vấn đề mà bạn đang gặp ấy là bạn, ờ, rất thích đi du lịch này, nhưng mà bạn thảm thấy hơi có lỗi một chút thì cái điều này cũng dễ gặp thôi. Mà mình nghĩ rằng là mọi người thì cũng sẽ có những cái suy nghĩ như bạn, nên là bạn đừng có lo lắng quá, mà hãy nghĩ thoáng ra một chút. Thì, ờ, s ờ, không biết là bạn có, ờ, bạn có một, ờ, ờ, cái cảm giác về tội lỗi đến từ đâu nhỉ, từ bạn bè, người thân, gia đình hay là từ công việc của mình? Ờ, bạn có thể cho mình biết thêm được không?
Thật ra ừm, cái cảm giác tội lỗi của mình nè, đến từ gia đình là chính, tại vì á, mình thấy cái thời gian của mình á nó thực sự luôn nha, đôi khi mình nghĩ lại nha bạn, mình cảm thấy là mình hơi bị, gọi là, bị lãng phí thời gian cho những cái cuộc chơi của mình, cho những cái, gọi là, sở thích, gọi là, cá nhân rất là cá nhân của mình. Tại vì bây giờ nếu bây giờ mình đi du lịch mà bằng xe máy như lúc nãy mình nói á, thì cái thời gian di chuyển của mình phải xa hơn. Thay vì bây giờ mình đi du lịch cả nhà mình, mình thuê chiếc ô tô mình đi, đúng hông? Thì bây giờ mình sẽ đi, gọi là, một mình mình nè, tại vì đi phượt đi một mình nó mới vui. Rồi mình lại để vợ mình ở nhà, rồi mình lại bị lãng phí thời gian mà không có chăm lo, hông có là toàn vẹn được cho gia đình của mình đó. Thì đó, bạn thấy, tức là, mình đứng ở giống như là mình bị áy náy, mình ray rứt, lương tâm mình nó cắn rứt dữ lắm luôn, nhưng mà sở thích mà, bây giờ khó, gọi là, kiểm soát, khó kiềm chế lắm.
Ờ. Ừm. Ờ. À, đúng rồi đấy. Ừm. À. À, đúng rồi, mình hiểu rồi đấy. Thì, ờ, không biết bạn có thể cho mình hiểu thêm một số vấn đề như là cái việc dành cho sở thích của bạn thì nó ảnh hưởng ờ, có ảnh hưởng trực tiếp đến trách nhiệm nào không? Ví dụ như là công việc, gia đình, học hành và bạn muốn, ơ, dành bao nhiêu thời gian cho cái sở thích đó mà bạn có thể thử theo mức độ nhỏ trước không?
Ờ, thật ra mình cũng, gọi là, chưa bạn ơi, tại bạn biết sao hông? Là cái, gọi là, mình, à, chia nhỏ thì mình cũng mới có vợ gần đây à, cho nên mình cũng chưa có cái, gọi là, quá nhiều cái thời gian để mình suy nghĩ hay là mình, gọi là, tìm cái, a, phương, a, phương án giải quyết. Nhưng mà cái thời gian của mình thật ra mình thấy á, nếu mà gọi là, ờ, trách nhiệm á thì mình cũng chưa có quá nhiều, tại vì mình ch cũng chưa có, ừm, gọi là, phải chăm sóc gia đình quá nhiều tại ba mẹ mình cũng còn khỏe nè, vợ mình á thì cũng có công việc riêng. Nói chung á là, à, chủ yếu á là đến từ cảm xúc của mình là chính thôi, chứ mình nhận thấy nha, cái, gọi là, cái thời gian của mình, nếu mà mình sắp xếp á thì đâu đó mình vẫn có thể đi được, nhưng mà cái cảm xúc của mình, cái suy nghĩ của mình á, nó làm cho mình gọi là bị bị ray rứt, là bị kéo mình lại á bạn. Đó, ờ.
Ừm. À. Ừm. Ồ. Rồi, đúng rồi. Ờ, cảm có nghĩa là bạn đang cảm thấy rất là tội lỗi vì đã như kiểu là ích kỷ cho bản thân một chút mà lại, ờ, để như kiểu là vợ con ở nhà thì mình cảm thấy hơi hơi là có lỗi, đúng không? Vậy không biết là, ờ, những cái người xung quanh bạn ấy thì họ phản ứng thế nào khi là bạn dành thời gian cho bản thân mình? Họ có cảm thấy á buồn, hay là tức giận, hay là tỏ thái độ gì với bạn không?
Ờ, thú thật là không. Mà mình ví dụ nha, phải như á vợ mình trách mình á thì mình còn dễ chịu ha. Còn này mình đi chơi này kia nha, vợ mình cũng hổng có la, hổng có rầy, hông có phản ứng hay là không có nói gì trơn á.
Ừm.
Thì từ đó đó, mình mới có cảm xúc, nằm thấy khó chịu, tại vì bây giờ á là vợ mình quá hiểu chuyện nè, không có trách hờn, không có trách móc mình để mình tự do, mà bây giờ mình lại kiểu là, ừ, vì cái cá nhân, vì cái đam mê sở thích riêng của mình như vậy nè, rồi là xao nhãng cái việc mà chăm sóc vợ con mình ở nhà đó, cho nên mình thấy thực sự cũng rất là áy náy.
À, mình cũng hiểu rồi. Nghe bạn tâm sự ấy thì mình thấy là bạn chỉ đang là bộc bạch cái á tội lỗi từ chính bạn thôi, chứ người thân bạn thì mình nghĩ là họ cũng, ơ, cảm thấy cũng là chuyện bình thường, tại vì ai cũng có một cái, ơ, ờ, mong muốn thời gian dành cho những sở thích riêng của mình, đúng không bạn? Vậy, ờ, thì sau đây thì mình nghĩ là mình sẽ có một số cái lời khuyên dành cho bạn thì bạn có thể xem xét sau nhé. Ờ, cái thứ nhất ấy ờ, cái thứ nhất thì mình nghĩ là việc xem xét sự cân bằng giữa trách nhiệm và chăm sóc bản thân ấy, thì mình nghĩ rằng là nhiều khi là mình bị cuốn vào công việc đến mức quên mất thời gian nghỉ ngơi và đó cũng là một trong trạng phần trách nhiệm ấy. Thì, ờ, mình nghĩ nó là chuyện bình thường thôi. Ví dụ như là
Ừm, ưm. Rồi, ô kê, mình đã sẵn sàng.
Ờ, ừm, đôi khi là bạn mình nghĩ là bạn nên chăm sóc bản thân một tí, tại vì là nó là điều quá bình thường, không phải xa xỉ, mà nó là cái, a, như kiểu là nguồn động lực giúp bạn có thể nạp lại năng lượng này, để hoàn thành những công việc khác tốt hơn. Ờ, nếu mà bạn cảm thấy luôn, ơ, suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như cảm thấy có lỗi thì mình nghĩ là có một phần nào đó cơ thể và tinh thần của bạn sẽ cảm thấy hơi trì trệ và thiếu tập trung một chút. Ờ, và mình nghĩ rằng là, ờ, cái việc bạn, à, có thể chọn làm v ngay bây giờ thì có thể như là 1 tuần, vào cuối tuần thì bạn có thể dành ra một khoảng thời gian riêng cho mình chẳng hạn, bạn có thể đi cà phê một mình chẳng hạn. Mình thấy, a, lúc đó thì bạn có thể ch sống chậm lại một chút này, bạn, à, suy nghĩ về những cái tích cực hơn và mình nghĩ là, ờ, bạn hãy, ơ, ờ, cho mình được nghỉ ngơi và bạn sẽ cảm thấy công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng và rõ ràng. Mà mọi người cũng ờm, mình thấy là mọi người cũng không đánh giá gì đâu, như là vợ của bạn đó, thì, ờ, mình thấy cũng bình thường mà. Mà bên cạnh đó thì bạn có thể, ờ, khám phá ra và chia ra, ờ, nhỏ các thời gian hoặc là lịch ngắn hạn để thử nghiệm mà không phải ảnh hưởng đến l lớn đến, a, vợ bạn hay là đến công việc của bạn chẳng hạn.
Ừm, sao bạn? Ừm. Cũng đúng đó. Ờ, vậy hả bạn? Ờ, đúng rồi. Đúng. Ừm. Bây giờ nè ờ, sao bạn?
Mình nghĩ rằng là ờ, ờ, mình nghĩ rằng là, ờ, không phải cứ nghĩ dài ngày đi chơi, hay là đối với những người có công việc như bạn ấy, có một gia đình mới thì, ờ, việc chia nhỏ sẽ giúp bạn, ờ ờ, chia nhỏ thời gian thì sẽ giúp bạn được trải nghiệm nhưng mà không quá cái áp lực đối với người khác, đối với công việc và bạn cũng sẽ như kiểu là thoải mái hơn một chút. Thì bạn nghĩ bạn thấy rằng cái, ơ, cách nghĩ này và lời khuyên này của mình có, ờ, thiết thực với bạn hay không?
Ừm, thật ra mình nghe ý của bạn mình khá là hiểu nha, bạn biết sao hông? Tại vì á, mọi thứ cảm xúc của mình á nó đến từ c cái suy nghĩ của mình là chính thôi, nhưng mà cái việc bạn khuyên mình á mình thấy khá là hay á, tại vì bây giờ nếu như mà cuối tuần nè mình, gọi là, đi cà phê, đi ăn uống, đi chơi, có những cái không gian, cái thời gian riêng cho bản thân mình á. Thì mình nghĩ cũng rất là hay để mình có thể là đó là một cách đơn giản để mà nạp lại năng lượng, để mà mình có thể là duy trì cuộc sống bình thường nó tốt hơn nè, mà không có ảnh hưởng quá nhiều tới gia đình, tới vợ con của mình. Và đồng thời á, ví dụ như tầm, à, 1 tháng, 2 tháng gì đó thì mình nhính ra khoảng 1 ngày, 2 ngày mình đi á, thì mình nghĩ cũng là một cách rất là hay luôn, để mình vẫn có thể là giữ gìn được cái sở thích của mình nè, nhưng mà đồng thời mình cũng có thể là giảm bớt được cái cảm xúc tội lỗi, những cái suy nghĩ mà tiêu cực nó làm ảnh hưởng tới mình nha, mình hiểu đó.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ồ. Ừm, và mình nghĩ rằng là, ừ, ờ, mình có thêm một số lời khuyên cho bạn như là, ờ, nếu mà bạn có thể, à, thảo luận cách giao tiếp với người liên quan, ví dụ như là vợ bạn chẳng hạn, hoặc bạn bè bạn để họ không có cảm thấy đánh giá hay là gì về bạn n chẳng hạn. Ờ, khi bạn cảm thấy là bạn giao tiếp rõ ràng thì người khác sẽ tự động điều chỉnh những cái suy nghĩ và giúp bạn cảm thấy tội lỗi hơn khi bạn muốn nghỉ ngơi đó. Ờ, sao, ờ, khi mà bạn không nói rõ thì người khác sẽ, ừm, tự quyết định giúp bạn ấy. Bạn có thể nói rõ rằng đó là sở thích của bạn và bạn chỉ, ờ, dành một, ờ, phần thời gian nhỏ nhoi để bạn có thể lấy lại động lực, ờ, nạp năng lượng cho công việc mới mà thôi. Và cũng có thể là đặt ra ranh giới không phải là từ chối trách nhiệm, mà là, ờ, tạo cho điều kiện để bạn có thời gian tốt hơn này, ờ, và, ừm, người khác cũng sẽ tôn trọng với giới hạn của bạn chẳng hạn. Cái, a, việc bạn, ờ, đi du lịch hay là, ờ, đi tham quan đâu đó thì nó cũng là ch một chuyện bình thường và mình nghĩ cũng không quá khó khăn đâu. Bạn thấy thế nào?
Ừm. Ừm. Ồ, hay quá bạn ơi! Thật ra nha, cái chuyện mà, gọi là, nói chuyện hay là thảo luận lại cái câu chuyện á mà vấn đề của mình á, thật ra mình cũng chưa làm. Tại vì bạn biết sao hông? Mình sợ. Hồi đó thì mình sợ kiểu như là mình nói ra nè, thì mọi người sẽ nghĩ là mình hơi ích kỷ, hông có dành thời gian cho gia đình cho nên mình hổng có dám nói. Bây giờ nếu như mình có cơ hội mình nói ra á thì chắc mọi người cũng sẽ hiểu hơn. Tại vì ai cũng cần cái khoảng thời gian riêng mình, đúng hông bạn? Vì phải có thời gian riêng nè, thì, à, mỗi người mới có có cái thời gian cái nạp lại năng lượng để mà sống tốt hơn chứ. Chứ bây giờ hổng lẽ mình cứ gọi gọi là quây quần xúm xít với nhau hoài cũng hông hay. Mình hiểu nha, rất là lưu ý cái cái đề xuất này của bạn, để mai mốt mình sẽ nói chuyện với vợ mình thử xem coi cô ấy có nói gì hông nha.
Ờ. Ồ, đúng rồi đó. À, đúng rồi. Ừm. À. Ờ, và bên cạnh đó thì mình thấy rằng là bạn cũng có thể kiểm tra cái nguồn gốc cảm giác tội lỗi. Mình nghĩ rằng là nguồn gốc, ơ, cảm giác tội lỗi thì chỉ ở chính bạn mà thôi. Ờ, và mình cảm thấy rằng, ừm, cảm giác tội lỗi đến từ việc luôn làm kém với người khác, ờ, mà như kiểu người ta đánh giá mình đó, thì cũng bình thường thôi. Nếu bạn là, ờ ví dụ như là bạn có thể là, ừm, ờ, nghĩ ra thoáng ra một chút. Ờ, nếu, á, cho mình nghỉ 1 ngày thì chuyện đó cũng, ơ, không chắc là xấu đâu. Và, ừm, nếu mà ng bạn nghỉ một thời gian đó thì chắc nó cũng thông thực sự nghiêm trọng. Hay là, ờ, bạn đang, ơ, phát nếu mà phát sinh thật ấy, thì, ờ, bạn cũng sẽ có cách xử lý thôi. Và mình nghĩ rằng là cảm giác tội lỗi thì đến, á, từ việc người khác đánh giá hay là phán xét bạn thì nó cũng bình thường thôi. Ờ, mình nghĩ rằng là, ờ, cái cảm giác tội lỗi đến từ sự kỳ vọng như kiểu là mình phải mạnh mẽ này, mình, ờ, luôn làm việc đúng giờ này, mình phải quan tâm đến vợ con hay là gì đó, thì bạn hãy, ơ, ờ, giảm xuống một chút. Và mình nghĩ là có ừm, có một chút cảm giác, ơ, thoải mái hơn, hay là, ừm, ờ, tích cực hơn thì nó cũng sẽ giúp bạn, ờ, ờ, cảm giác bớt tội lỗi đó. Ờ, không biết là bạn có hiểu hông? Hiểu những gì mình đang muốn nói á.
Ừm, ừm. À, mình hiểu nha. Thực ra đúng luôn, là mỗi cái cảm xúc của mình bây giờ, như mình nói đó, nó chủ yếu đến từ cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình thôi, chứ thực ra, bạn biết sao hông? Ừm, nhiều khi mình đi á, vợ mình cũng hổng có nói gì hay là cũng hổng có trách móc mình gì nhiều đâu. Cho nên á là mình sẽ cố gắng điều chỉnh nè, rồi kiểm soát cái suy nghĩ của mình lại. Tại vì đúng, thật ra mình thấy nha, ai cũng có nhu cầu riêng, sở thích riêng á, và riêng sở thích của mình nó đâu phải là cái gì đó, là mình đâu có nghiện ngập hay đâu có cái gì mà ảnh hưởng gia đình đâu, đúng hông bạn? Chỉ là đi du lịch thôi mà, đó. Thì mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nha, vì đã dành thời gian để mà lắng nghe nè, rồi tâm sự với mình, rồi cho mình những lời tư vấn rất là hay. Mình cảm ơn bạn nhiều nha!
Ừm. Đúng rồi. Ờ, đúng rồi đó. Ờ, không có gì đâu, và chúc bạn có thể cảm giác bớt tội lỗi hơn và có những chuyến đi vui nhá. Mình chào bạn.
Rồi. Tạm biệt.